Alors, heu, je dirais: «Oui et non». <chuckles> Heu, plutôt non, hem, dans les grandes lignes, mais il y a des situations où je pense que, mmh, un mensonge pieux, ça peut, heu, ça peut p ça pourrait être la bonne option. <laughs>
<chuckles> Vas-y écoutes. Ouais. Ça peut heu <chuckles> Qu'est-ce que tu entends par mensonge pieux?
Bah, par exemple, hem, pour des choses pas très importantes comme, par exemple, l'apparence d'une personne, enfin son habillement. Hem, par exemple, j'aurais une amie qui, mmh qui aurait acheté une nouvelle robe et qui me dirait, heu, qui se regarderait dans la glace, qui s'apprécie vraiment dans cette robe et qui dirait: «Qu'est-ce que tu en penses? Heu, est-ce que je suis belle, heu?» Je me vois pas lui dire, heu: «Oh bah non, heu, on dirait un sumo,» ou quelque chose comme ça. <chuckles> Non.
Oui. Ouais. Mmh. Oui. <laughs> Oui, il faut pas lui blesser, heu, ses sentiments. Beh oui, je suis d'accord avec toi. J'ai enfin moi j'ai un peu cette, heu, règle qu où je me dis toujours, heu surtout par rapport au mmh, au physique ou peu importe, c de jamais faire de réflexion, même si c'est de la vérité, à une personne si, ça peut et pas être changé sur soi. Par exemple, tu l'as très bien dit, mais heu, si je sors avec une amie et que je vois qu'elle a mis, heu, une robe, heu, où je trouve que ça l lui va pas, je vais pas lui dire parce que maintenant ça ne sert plus à rien, mais je trouve que parfois, heu, il y a quand même des des moments qui justifient la vérité, m peu importe les sentiments en face.
Voilà. Mmh mh. Oui. Mmh mh.